A, aynen. Ciğerler, beyranlar... Yani, o tarz şeyler, evet. Ya da, işte Hı hı.
Katmer ya da, böyle, sabah katmeri falan öyle şeylerle oralara gi girdin mi yani? Hı hı.
E, katmerler, evet, katmerlere hiçbir zaman ayıramam ya da mesela Kayseri tarafında güne mantıyla yağlamayla falan başlamak Olabilir. Yani gittiğim yerlerde aslında ne varsa, ne oranın kültürünün bir parçasıysa, hani, aslında onları denemeyi tatmayı seviyorum. Eee, ve o yüzden de, hani, bu da bana, böyle, şey geliyor Yani, hakikaten beni mutlu da ediyor. Eee, gerçekten denemediğim, denemeyeceğim şeyler de yapmış oluyorum. Hani, "Çok sürdürülebilir ya da sağlık açısından her gün bunları yiyebilirim." demiyorum ama, eee, denemeyi de öneriyorum yani.
Hımm. Hı hı. <giggles> Deniyorsun. Peki, merak ediyorum bunları toparladın bir, işte, ne bileyim, bir dijital günlük bir ya da yazıyor musun bir yere? Ya da fotoğraflarını çekip atıyor musun? Ya da atıyorum paylaşıyor musun? Öyle bir şeyin de var mı? Öyle bir tarafa döndü mü yani?
Eee, yapıyorum aslında, evet, yani ben fotoğraf polaroid fotoğraf makinesi koleksiyonum var benim. Gittiğim her yerde de aslında, işte, o denediğim şeyleri ya da, işte, bu tarz şeylerin fotoğraflarını çekip onların hepsini, eee, biriktiriyorum ve bunu, böyle, çok uzun zamandır yapıyorum yaklaşık bir on beş yirmi senedir. Hı hı.
Bir kayıt tutuyorsun yani. Bunların bir kaydı var yani, kaybolmuyor bunlar. Çünkü yarın öbür gün lazım olabilir. <chuckles>
Var, var. hepsinin üzerine tarih yazıyorum. Hatta, böyle, evimde bir duvar var oraya asıyorum seçmeler, en beğendiklerimi. O yüzden anılarımı da biriktiriyorum, saklıyorum diyebilirim.
A! Ne <chuckles> Harika, harika, çok güzel. O şeyleri de muhakkak görmek isterim. Çok keyifli bir sohbetti. Ya, vallahi bir sürü şey de duyduk senden. Çok zevkliydi gerçekten. Iıı, görüşmek üzere.
Tabii, tabii, ben de çok keyif aldım. Ben de çok keyif aldım. Görüşmek üzere.
Çok teşekkürler. Hıh.
Ben teşekkür ederim.